Как ты понимаешь, это посл в вот не получается. Дело в том, что у меня еще работа такая, а, что я на выходных работаю, там, ну, в пятницу, в субботу или, допустим, там пятницу, воскресенье. Я работаю где-то часов до 10 : 00-11 : 00. Пока я приеду домой Да, да, то есть у меня такая м, я организовываю мероприятие, и у меня вечерняя работа. Ну, то есть я пока там приеду, пока там умылась, там что-то вещи разложила, ты, ты сп это, в кровать легла, там, раз- уже 1 : 00, понимаешь? И то есть, если я то есть если я в течение недели стараюсь там ложиться вот где-то в 10 : 00, в 11 : 00, то в выходные обязательно из-за работы я сбиваю этот график, и потом целую неделю я пытаюсь опять его восстановить. Ближе к концу недели он мне как-то там худо-бедно восстанавливается, иногда не восстанавливается. Вот, иногда я ложусь в 11 : 00, и ворочаюсь часов до там, не знаю, до полвторого, понимаешь? То есть это и я я не знаю ка я не знаю, как это, а, сделать так чтобы и вот я прям в 11 : 00 ложилась и засыпала. Я вот думаю, может быть, снотворное се купить, я не знаю.
Ого-го. Понимаю, да. Ну да, конечно, понимаю, тебя тяжело, когда работа так т э, поздно заканчивается, и ты, поздно, получается, дома и поздно ложишься. Ай, вообще, у тебя есть какая-то возможность на работе, например, э, поужинать, чтобы или какие-то дела, а, которые ты обычно дома завершаешь? Ты говоришь, разложить вещи. А раскладывать вещи обязательно, ну, после работы, или это можно сделать, например, утром?
Э, ну, это, э, знаешь, какие вещи? Вот, м, как я уже говорила, это, а, я занимаюсь организацией мероприятий. То есть эти вещи- это там я принесла ноутбук, там какие-то, э, раздаточные материалы. То есть это ф то, что я с работы приношу. Я там, допустим, переобуваюсь, то есть я туда приезжаю в кроссовках или там, э, в каких-то там сапогах, да, туда э, там переодеваюсь в туфли. Или, а, допустим, там всякие, ам, как я уже говорила, раздаточные материалы. То есть я их раскладываю по полкам, потому что у меня несколько сумок, и, чтобы не бросать их в коридоре, я вот это всё раскладываю.
Ага. Понимаю, да. Ну да, всё хочется порядком. Мгм.
То есть да. То есть это не не то, что я вещи постирала, сушила да да, и мне нужно их развесить. Нет, это немножко не то.
<chuckles> Ну да, понимаю. Но ужинаешь ты при этом по работе?
Не, ну теоретически я могу их бросить. А, вообще практически не ужинаю в это время. То есть я беру с собой протеиновые коктейли, и там в каких-то промежуточках, в перерывчиках быстренько их выпиваю.